Mm, ja, stimmt. Ja.
Deswegen, ähm, wollte ich fragen, ja, weißt du vielleicht irgendwie bisschen, wo wie ich mir das abgewöhnen kann und weißt du? Hm.
Mhm, also einfach, dass du zwar trotz immer noch äh, trotzdem immer noch- sag ich mal- schon relativ, ähm, preisarm vielleicht essen kannst, aber nichtsdestotrotz nicht ungesund. Also, dass du so 'ne schöne Balance findest zwischen, ne, de dem Finanziellen, aber auch trotz alledem, dem Gesunden. Ja klar, sehr gerne. Ähm, gibt es denn irgendein Essen oder irgendwelche- weiß ich jetzt nicht- äh, Gerichte, Zutaten zum Beispiel, die du sehr gerne isst oder die du überhaupt nicht isst, irgendwelche Cuisines, wo du sagst, ähm: „Ja, das ist so mein absoluter Favorite”?
Genau. Mhm. Ähm, ja, d schon. Die asiatische Küche ist schon einer meiner Favorites. Ähm, und, ähm, ja, Italienisch, genau, so. Ich glaube, diese 2 Küchen wü wü würde ich so zu meinen Lieblingsküchen, ähm, zählen, ne, ich mag gern Pasta und ich mag aber auch gerne Reis so, ne, und, ja.
Mhm. Mhm. Mhm, mhm, okay. Also mit asiatischer Küche meinst du dann eher alles, was so südostasiatisch ist oder, ähm weil, äh also wenn m wenn man das jetzt so zusammen ist das halt 'n sehr breiter Begriff, zum Beispiel, keine Ahnung, afghanische Küche zum Beispiel ist auch asiatische Küche, liegt in Asien, aber ist Afghanisch. <laughs> so. Also, äh, sprechen wa sprechen wir eher so von Koreanisch, Chinesisch, Japanisch oder Vietnamesisch? Ähm, erzähl mir 'n bisschen mehr.
Mhm. Ja, ja, klar. Ne, ne. Ja. Hm, ich Ja, ich meine mehr Ostasiatisch, ne, also so, ähm, ja, Chinesisch, Vietnamesisch, ne? Und, ähm, genau, also so äh, die ja, also so Entschuldigung, ne, dass ich da pauschalisiert habe, natürlich, äh, aber aber aber, ne, man mein meint schon die dominante asiatische, äh, Seite sozusagen, ne? Das Essen, wo das das ist auch Da komme ich ja au auch auch her so, ne? Das hab ich auch da hab ich auch Wurzeln, deswegen, äh, meine ich das, ja. Mhm.
Mhm, mhm. Gar kein Problem, alles gut. <laughs> Okay. Okay. Schön. Ja, das ist sehr gut. Dann kannst du ja wahrscheinlich auch schon so 'n paar Rezepte, die du dir da, äh, mitnehmen kannst, oder die du dir vielleicht von deinen Eltern so 'n bisschen stibitzen kannst, ähm, wo du natürlich auch viele leckere Sachen machen kannst. Ähm, okay, was ist denn so was würdest du sagen, ist dein monatliches Budget, was Essen betrifft?
Genau, ja. Mhm. Ja, ähm, ich weiß g also damals war es so 200, ne, würde ich sagen.